Qual pequena mudança teve grande impacto na sua saúde?
Olha, eu não sei se é pequena, eu eu realmente pequena, pequena, não Eu não poderia Deixa eu ver. Eh, eu parei de consumir açúcar refinado. Você diria que é um é pequena mudança ou mais ou menos? O que que você acha?
Hum. Ah, é uma grande mudança, p eh, você deixou de comer açúcar total ou só o refinado?
Refinado, não. É, o máximo, no caso, assim. Bom, vamos colocar uma pequena Ok, vamos lá. Eu não deixei de consumir, eu reduzi drasticamente.
Aham.
Então, eh, seria grande mudança se eu tivesse cortado, né, se tivesse cortado, assim, 100%, mas não é o caso. Mas eu eu te eh, eu reduzi, né, o o consumo, eu cuido, eu eu meço o meu nível de açúcar pelo fato que o meu pai era diabético e ele falec
O consumo de açúcar. Sim. Sim. Aham. Ah. E você chegou a ter diabetes?
Eu a Não, eu eu ainda não tenho porque eu controlo. Mas, por incrível que pareça, não não fui eu que determinou essa mudança na minha vida, teve que ser outra pessoa.
Aham. Ah, sim. Uhum.
Que foi a minha esposa.
Mas por que que vocês iniciaram com isso? Havia algum sintoma, assim, uma hiperglicemia?
Não, o que havia era que a minha esposa é enfermeira, né, <chuckles> e a gente se conheceu, ah, na Igreja Batista, que eu frequentava, ela estava recém-chegando nos Estados Unidos, ai
Ou. Aham.
A prima dela eu conheci a prima dela, me apresentou, a gente começou a sair, teve um contato bem, assim, bem rápido, uma conexão e tudo mais, não é, ela é aquele tipo de pessoa que ela ela, tipo assim, quando ela sabe que ela está numa relação, que ela acha que vai
Sim. Aham.
Ela falando, isso, eh, isso ela falando, lógico, quando ela acha, que é, essa relação, assim, tem futuro, que é essa pessoa, ela se insere na vida dessa pessoa em em todos os sentidos, tipo
Uhum. Nossa!
No nivel de personalidade no caso, né.
Oh, como?
De personalidade. Ai, então eh, é, ah, começou a perguntar da minha família, né, e tudo mais, quando a gente estava se conhecendo, né, e eu comentei que o meu pai já era falecido.
Ah. Entendi. Eh. Sim.
Aí ela perguntou: "Mas o que aconteceu?". Eh, "Ah, ele foi diabético durante muito tempo. E aí ele tentou no final mudar isso, mas teve as consequências. E ele desenvolveu o problema cardíaco. Ele era também bem sedentário, era obeso, tipo" <chuckles> e ela comentou, a gente já tinha saído várias vezes, não é, e ela comentou: "Mas você consume consome muito açúcar, né? E você tem essa"
Aham. Sim.
historia na tua família, né. E realmente era verdade. Eu eu não perdia a oportunidade de pedir o sobremesa, refrigerante. Eh
Uhum. E aí ela notou que você consumia muito açúcar?
Não, eu lembro, eh, eu lembro até o dia de hoje
Uhum.
é dia, porque a gente estava em uma churrascaria brasileira, numa cidade perto de Atlanta
Hum.
aqueles primeiros encontros, né, que você tá saindo com uma pessoa, vocês estão se conhecendo, né?
Sim. Aham.
Aí, quando, eh, eu acho que até foi a 1ª vez que a gente saiu pra chu a churrascaria, ou a 2ª vez que a gente saiu, né. Eu já tinha comentado que o meu pai tinha falecido, mas por cima, né, num que era numa reunião da igreja, então ela não
Aham. Aí chegou lá, você comeu todo o açúcar que podia, e ela achou ruim. <laughs>
Pedi um bom pedaço de eu que pedi um bom ah, eu refrigerante, começar, né, eu a eu adoro n um guaraná.
Hã. Aham.
E, naquela época, você não conseguia em supermercado, hoje você consegue. Naquela época você só conseguia se era num num restaurante brasileiro, ou uma churrascaria, então eu não perdia a oportunidade. Eu tomei duas duas ah, lata de de guaraná, só esse dia. <chuckles>
Uhum. Sim. Nossa. <laughs>
Eu ainda era jovem, né. Ainda era jovem, e tudo mais.
É. Sim.
E aí ela, eu imagino que ela já devia estar olhando isso, né, e quando ela Olha, eu acho que, de repente, ela ela perguntou, né, por conta disso, deu tô pode ser que tenha sido isso, né, do meu pai, ela voltou a perguntar: "Mas fala como é que teu pai faleceu? Por qual motivo?". Aí eu falei, é diabético, e ele nunca cui só cuidou no final e então, ma
Diabetes. Aham.
e aí ela ela me olhou com uma cara assim, meio que séria, né. E aí ele o comentário dela foi: "Nossa, mas você consome esse tanto de açúcar numa refeição, tendo esse historial, você sabe que a diabete é genética?". Aí eu fiquei meio, uh, paralisado, não sabia o que dizer para ela.
Uhum.
E a primeira coisa que eu falei. Ah, mas eu ainda sou novo ainda, e ela quase que é o da cadei <laughs>
É mesmo?
e, é porque ela é ela é um é uma profissional da da área de saúde, então é tipo pra ela, eh eh de repente, ela acha que todo mundo tem um conhecimento Não é o meu caso, eu trabalho com marketing, eu não, eu nunca estudei nada relacionado com E eu eu sabia que
Hã.
eh, alguma é alguma época da minha vida eu ia ter que controlar. Eu falei para ela. Ah, eu eu eu sei que com o tempo eu vou ter que controlar, mas Ainda acho, que ainda tô não tô nessa idade, né. E ela falou: "Você tem a ideia de a o por a porcentagem de pessoas que têm diabetes na tua idade, com historial, é enorme". Porque ela era enfermeira no Brasil, no caso, então ela é um conhecimento de causa, né.
Sim, mas, hã, então ela partiu do pressuposto, de que a diabetes ocorre, porque você consome muito açúcar?
E aí Não, o que o pressuposto que ela era que eu não devia estar levando essa esse estilo de vida, por ter um historial, né, de, de diabete na família
Sim, no histórico, né, uhum.
Histórico exato, e que o fato que eu ainda não tinha 30 anos, porque eu eu eu falei pra ela, "Eu a depois dos 30, eu vou começar a controlar um pouco, né". E ela falou: "Esse isso 30 é um número, a a diabete, ela não tá nem aí pra a tua idade, ela ataca, eh, criança", é evidente, eu sabia que tem crianças, que nasce diabética e tudo mais, né.
Uhum.
Mas tudo bem, então esse
Sim, uma criança que nasce diabética e nunca consumiu açúcar.
Exatamente, então, eh, literalmente, a partir daquele dia, eu nunca mais tomei refrigerante na frente dela.
É. Uhum. Uhum.
Foi o primeiro impacto, assim, no c
Pois é, mas a criança, ela tem diabetes, e ela nunca consumiu açúcar.
Ah, que a pessoa nasce com e ou você nasce com a diabete, ou você desenvolve com a di a diabete e tem 2 formas.
Sim, você tem hereditariedade, né, você tem a herança genética para aquilo, mas o que eu estou querendo te falar é o seguinte, eh, você pode até parar de de consumir açúcar, né, vai retardar, se você tirer tiver uma herança genética para isso, vai retardar, ah, a a diabetes para você, mas não quer dizer que você não vai ter, entendeu. Dependendo do da sua carga genética para isso.
Exatamente. Exatamente, então Sim. É, por isso que eu eu mensalmente mensalmente então, mensalmente eu eu, graças à minha esposa, que é é enfermeira, repito mensalmente eu eu meço meu açúcar, meu nível de e s se dá alguma coisa assim, mais, eu faço um exame no no hospital que ela trabalha. Então mas literalmente é o esse foi o motivo que eu eu reduzi drasticamente o meu consumo de açúcar, mas não 100%, o que
Uhum. E você se sentiu melhor?
Ah, absolutamente. Eu eu achei assim eu eu não eu não, eu já tinha escutado a falar disso, não é? É que ti eh, que você cortar o açúcar, ah, você vai ter uma energia, mas eu, tipo assim, eu pensava: "Ah, deve ser", sei lá, nunca coloquei muita atenção, mas é realmente a a diferença é enorme.
Aham. Aham. E você faz exercício físico?
É tipo, logo de imediato Como?
Você se exercita? Você é uma pessoa sedentária ou você se exercita?
Não, não, eu trato de eu eu vou na academia quando eu posso, ou se não, eu tenho uma máquina de elíptico, na minha garagem, que pra mim é um é um excelente exercício, essa máquina.
Você faz assim, pelo menos 3 vezes na semana?
Não, pelo menos 5 ve Se eu não vou na academia, eu faço em casa, então, pelo menos 5 vezes por semana. E é evidente, que também, a minha esposa, ela controla tudo isso. <chuckles>
Aham.
Porque ela é uma pessoa também muito ativa, então, eh, nesse sentido, ela controla, eh, o o meu corpo e minha mente, assim, em todos os aspectos. Só que é de vez em quando eu dou uma escapada, porque eu eu
Aham.
Eu, eu sou viciado em bom viciado é uma palavra forte, né, mas em Coca-Cola, em, em Guaraná.
Aham.
Então, quando, quando é quando é verão, assim, eu, de vez em quando eu, eu tomo assim, nunca na frente dela, nunca nunca dentro de casa, então ah temos 2 filhos.
Entendi. Você toma Uhum.
Ah, a gente tá criando eles, eh, e é difícil, né, criar uma uma criança pra é proibindo o consumo de refrigerante.
É se você acostumar ela desde bebê, né, eh, ela não vai ter o o o gosto por aquilo, quer dizer, eh, ninguém nasce sabendo o gosto das coisas, né? <chuckles> Se ela se ela não sabe o gosto do do açúcar, ela não vai sentir falta, né?
Sim, mas o problema é que, é dentro de casa Claro, o problema é você controla dentro da tua casa, mas o problema é que a criança vai para a escola, então ela, ela vê uma Coca-Cola
É aí depois, lá na escola, ela já Ela já fica fazendo parte de um grupinho, e aí não tem mais como você controlar, né.
É. Então, essa é que eu eu eu deixo instruções para as professoras, eh, e não permitir que ele tome, eh, nenhum tipo de refrigerante, nem nem diet, nem nada, mas mas é difícil você negar, assim, né, tipo é uma é uma E e a mudança é essa, eu eu
É, porque depois, quando ele tiver maior, n não vai ter como.
Não, ah é, já quando ele tiver maior, já é a decisão dele, eu não vou poder, assim mas a gente vai segurar o máximo que pode, né, é evidente que eu também não vou bom do do meu lado, eu não vou fazer, assim, um grande
É.
ah ah, o moleque tiver 17, 18 anos, assim, 16, né. Talvez a minha esposa, pra ela seja algo mais pessoal, né, mas mas, eh eh, i isso fez parte da mudança, que eu eu nunca ma eu nunca, eh, a gente foi morar juntos, né, antes de casar, ficamos uns meses morando juntos. Nunca entrou refrigerante em casa.
Aham. Uhum. Sim.
Na casa a gente alugou um apartamento, daí procedeu a comprar uma ah, nossa 1ª casa, depois a nossa 2ª casa. Em nenhum desses lugares, eh, refrigerante, açúcar refinado, nem nada, tudo
Sim. Vocês vão em restaurante, e tal, e ele vê as pessoas tomando, e qual que é a reação dele?
Sim. Não, não, eu eu eu posso ver, não tem esse daí. O o meu problema é é é no calor, é no verão, eu sinto aquele aquela necessidade. E às vezes eu tô assim, eh, meio assim, eh, baixo de energia, e parece que eu eu sinto u um aquele gosto por um açúcar, né, alguma coisa doce, aí eu tomo, eh, refrigerante baixo em, eh, em em açúcar, né, tipo, eh
Aham.
Eh, diet, no caso, que não é a mesma coisa, e eu sei também que não é é um pouco me mais saudável, mas, hum, eu eu mas é só quando bate aquela aquela vontade de comer a
Diet, light. Vontade, assim, né. <chuckles> Que ninguém consegue parar.
Mas, por sim, chocolate, nunca chocolate eu nunca mais
E foi muito difícil você se livrar você se livrou só do só do refrigerante, ou de todos os doces?
Foi muito difícil, muito. Ah não, eu eu consegui cortar chocolate, bolo de chocolate, torta, essas coisas. Só em
Aham. Você não come nunca?
Não não, nunca é uma palavra muito forte. Eu, eh, eu bom, quando a gente vai em uma festa de aniversário, uma cerimônia, um casamento, eu já falo: "Olha, eu eu vou comer um pedaço, porque", tipo, você fica aquela pessoa que "Ah, eu não não como não". Então tem que ser uma uma
Aham.
uma uma data importante, no caso, né E é
Uma data é. É, porque senão até fica fe mal-educado, né, você não partilhar, ali. Porque, né, t é difícil.
É é, eu acho. É, eu, por exemplo, eu você tá numa num almoço, assim, eles eles estão dando, eh, oferecendo suco de alguma coisa, eu não tomo.
Aham.
Parece não, você tem uma água aí pra mim, que eu não eu não tomo nada com açúcar, não é a mesma coisa que numa festa de aniversário e você não não, não comer um pedaço de torta que te ofereceram, então, nesse caso, assim eu, eh, sucos, assim, que são artificiais, essas coisas também eu mas foi difícil porque eu adorava meu meu minha meu chocolate, minha
Sim.
E e essa luta eu tive que ceder, porque até o dia de hoje, a minha esposa quer que eu vire 100%, eh, de ham, vegetariano e eu, eu sou gaúcho, né, então, para mim é muito difícil.
Nossa, muito difícil ficar sem a carne, hein. <laughs>
Eu cortei a carne vermelha, graças a ela também tipo, isso foi depois, porque ela também era ela também, quando a gente era jovem que a gente conheceu, ela também adorava um churrasquinho, porque ela é goiana.
Aham. Aham.
Então isso foi depois, depois que que a gente teve o 2º filho que ela começou com essa coisa, não devia cortar a carne vermelha, eu falei: 'Hum, vai dar problema". <chuckles>
<laughs>
Eu já estou sem o meu açúcar, né, então, carne vermelha, então, eu posso reduzir, a gente reduziu drasticamente, parou de ir em churrascaria, não como carne mal passada mais, isso aí é uma coisa que essa mudança também foi logo de entrada, ela ela falou: "Olha, eu sei que você é gaúcho, eles comem carne mal passada, mas isso aí é é péssimo para a saúde", então, eu sim, então, eu parei de comer carne
É. Aham. Uhum. É verdade. A carne já é péssima, não faço ideia mal passada, né?
Exatamente a primeiras coisas que
Tem todo tipo de vi de bactérias e e e tudo mais, né?
Sim. É é a primeira a nossa primeira ida para a churrascaria, eu escutei algo parecido, tipo: "Nossa, você come carne mal passada ainda" tipo "A essa altura, com com a internet, toda a informação ao teu alcance, você ainda come carne mal passada", foi o comentário que ela
Sim. É verdade.
Inesquecível.
Olha, foi muito bom conversar com você, obrigado por partilhar aí a história e parabéns para você, viu.
Obrigado, por me escutar, legal, uma boa tarde.